Oh, e la kita fleksibel aja, fleksibel gitu. Eee, kalau misalnya tapi kalau misalnya aku lagi nggak ada kegiatan banget, kan aku udah stay di rumah itu ya, udah berarti, eee, apa yang bisa gue bantu, gue bantu sih gitu, misalnya kalau yang tadi aku bilang kan kalau, eee, tiba-tiba nih, eee eee, anak nih mau mandi, udah aku mandiin, kalau misalnya terus dia mau ke sekolah gitu kan. Kebetulan aku juga punya job yang yang, eee, fleksibel juga waktunya gitu. Jadi, nggak tiap pagi itu mesti ngantor, enggak gitu. Tapi masih bisa lah. Ketib tapi ketika aku sibuk, ya mungkin, eee, baru istri juga yang cover gitu.
Mhm. Oke, menarik, mhm. Oke. Nah, berarti lebih ke, mmm, fleksibel waktu ya, Kak, yang nggak harus ada pakem-pakemnya yang, mmm, apa suami ngerjain apa, istri ngerjain apa nggak ada berarti ya, Kak?
Iya. Oh, nggak nggak ada, cu cuma kita memang bedakan yang tadi itu aja, yang berat yang yang inti itu istri, yang yang si selebihnya baru aku yang support, gitu.
Oke, paham banget nih. Nah, Kak, selama, mmm, pembagian apa, tugas ya, di pasang, mmm, bersama pasangan. Ada nggak sih mungkin, mmm, drama-drama yang terjadi mungkin? <chuckles>
Oh, ada, ada. <chuckles> Oh, drama itu heeh, lebih ini sih dramanya itu, misalnya gini ya, apa ya, eee, dramanya ini kayak, eee, misalnya tiba-tiba <tsk> aku tuh kan, eee, kadang juga ada kerjaan tuh yang, eee, ini ya, karena sifatnya itu swasta, jadi kan kadang ada ada kerjaan tuh fleksibel, ya kan? Mhm. Jadi lagi fokus nih lagi fokus nih kan, misalnya lagi kerja di kamar misalnya kayak gini, terus tiba-tiba istri nyaut gitu loh, misalnya, eee, ini ini lebih ke salah pahamnya sih, sebenarnya gitu, lebih salah paham misalnya gitu kan. M mungkin minta bantuin apa gitu, untuk beli ini dia, jadi kan kita lagi fokus, jadi kita nggak ngeh, ya kan. Eee, terus dikirain istri tuh eb nggak ini, nggak nggak dengerin gitu kan. Ya udah disusul deh gitu, kan. Terus marah-marah tuh, marah-marah kan. Wah, eee heeh, terus tuh, "Kok nggak denger sih, gini aku manggil nih!" Gitu. "Lah manggil ya? Ayah kerja," gitu. "Oh, gitu," "Iya, nih anak nih, e nangis-nangis aku lagi masak." "Oh, iya, wa a bentar bentar bentar bentar, aku lagi kerja juga nih," gitu gitu. Pokoknya drama-drama yang mungkin ke lebih ke salah paham sih.
Boleh tuh diceritain. <chuckles> Hmm, ri Oke. <chuckles> Mhm, oke. Oke, ya ya. <chuckles> Hmm, ya ya ya. Oke oke. <chuckles> Ngomel ya biasanya istri mah. <chuckles> Nah, menurut Kakak, mmm, susah nggak sih, bantu bantu bantuin pasangan itu untuk, mmm, menyelesaikan tugas-tugas rumah gitu?